Ja. Erst mal, es tut mir sehr leid, dass du da durchgehst. Äh, eine Trennung ist ja nie so einfach. Ähm, es es ist ja toll, dass deine Mutter versucht, dich irgendwie so sozusagen aufzupäppeln, das ist ja sehr positiv. Ähm, ist das nur sie oder sind das auch andere Familienangehörige, die die dich so 'n bisschen versuchen, aus der Situation rauszuholen? Ich versuche, das bisschen positiv zu sehen, ähm.
Mhm. Ja. Mhm. Ähm mhm. Also, das ist jetzt 5 Wochen her und ich habe es bis jetzt nur meiner Mutter und meiner besten Freundin erzählt. Also, es weiß sonst fast keiner. Mein Vater weiß das und seine Frau. Ähm, und es sind nur die Personen und selbst das ist mir manchmal schon zu viel. Weil, ja, wie gesagt, mich das sehr mitgenommen hat oder immer noch sehr mitnimmt. Und, ähm, ja, also, ich weiß auch gar nicht, ob meine Tante, mein Onkel das wissen, vielleicht hat meine Mama, äh, denen das schon erzählt, weil die haben sich letztens getroffen, ich weiß es nicht so genau. Aber, ja, mir fiel das sehr schwer, das besonders eng stehenden Personen erst mal überhaupt zu sagen mitzuteilen. Ähm, und, ja, aber die die's wissen, sind auf jeden Fall die die immer mal zwischendurch nachhaken, was ich auch ganz schön finde, dass man halt auch weiß: „Guck mal, die denken an dich, ähm“
Mhm. Ach so. Aha. Mhm. Klar. Mhm. Es ist
“obwohl die grad halt vielleicht ganz woanders sind grade” und, ähm genau. Aber, ja, meine beste Freundin zum Beispiel hat auch schon 'n paar Mal gefragt: „Wollen wir nicht 'n Kaffee trinken gehen“ und so. Und eigentlich würde ich gerne, aber gleichzeitig also, ich finde es schön, dass jemand da ist, gleichzeitig ich ha habe ich Angst vor den Fragen, weil mich die un unfassbar emotional machen und, ähm, ich möchte dann auch nicht dann da sitzen und dann ist man so emotional. Und ja, genau, <chuckles> genau. Und dann, ähm, ist natürlich die Stimmung nicht kaputt, aber dann braucht man irgendwie wieder 'n bisschen, bis man wieder locker wird und ach, das ist irgendwie ich habe ich ich mag das grad alles gar nicht haben und ich will die Leute aber auch nicht abweisen und ich finde es irgendwie ganz schwierig. Ja, man hat ich ich habe grad einfach 'ne Phase, wo ich sehr wenig Energie und Kraft habe. Also, es ich glaube, es wird grade schon so 'n Ticken besser, aber, ja. <chuckles>
Mhm. Am heulen? <chuckles> Rumheulen. <laughs> Oh, nein. <laughs> Mhm. Äh, s <laughs> Wie lange ist die Trennung her? Ist das grade so passiert?

Äh, F Freund.
Freund zusammen warst. Wenn das schon ziemlich lange war und oder es da das ist sind ja alles so Sachen, die ich nicht weiß, aber wenn das auch sehr 'ne sehr enge Beziehung war und du hast schon was mit ihm aufgebaut und, ah und dann fühlt oh ne, er, äh ja, das ist a dass du vielleicht ihnen erst mal sagst: „Gib mir mal vielleicht noch 1, 2 Wochen Zeit“, irgendwie so was, „dass ich mal erst mal selber zu mir komme und wieder irgendwie mich selber finde“
Mhm. Ja. <chuckles> Mhm.
und dass das alles noch sehr frisch ist. Ich glaube, die können das schon verstehen, wenn du das wenn du denen das so ganz ehrlich sagst.
Ja. Je Mhm, ja, ich hoffe es. Ich habe halt so bisschen ich merke, dass ich viel Zeit brauchen werde und ich habe 'n bisschen diesen Druck, dass ich mir denke hm, dass die vielleicht denken: „Oh, es jetzt muss es aber auch mal weitergehen“, oder so. Dass die sich vielleicht denken: „Jetzt ist doch schon so viel Zeit vergangen.“ Und für mich ist es noch so, als wär's vor paar Tagen erst gewesen und, ähm, ich hatte tatsächlich meiner besten Freundin auch am Anfang, äh ich glaube nach 2, 3 Wochen nachdem das passiert ist, äh, geschrieben, und habe ihr dann gesagt
Mhm. Mhm. Oh, nein. <chuckles> <laughs> Mhm.
a also, habe ihr dann gesagt, dass ich, äh falls sie sich wundert, warum ich mich irgendwie grad bisschen zurückgezogen habe oder so, ähm, das und das ist passiert, und ich mag grad nicht drüber reden und, ähm, dass ich grad einfach bisschen Zeit brauche und dann, ja, wiederum 1, 2 Wochen später hat sie dann angeboten, man könnte ja vielleicht mal auf 'n Kaffee gehen, wenn es einigermaßen okay ist und ich ma habe dann gesagt: „Ja, können wir gerne machen.“ In d an dem Tag ich hatte so 2 Tage, wo's irgendwie einigermaßen ging und dann dachte ich: „Ah, okay, ja, das können wir machen, das fühlt sich gut an.“ Und jetzt habe ich wieder so 'ne Phase, wo ich denke: „Ne, ich schaffe das alles gar nicht. Wieso habe ich zugesagt?“ <laughs> Und, äh <chuckles> Ne, nicht. Meine beste Freundin ist grad im Urlaub, deshalb hat's nicht, äh, geklappt. Sie hat mich nach einem Tag gefragt tatsächlich, und ich habe halt gesagt, dass ich arbeiten muss, dass ich da nicht kann, obwohl ich gekonnt hätte. Da habe ich mich 'n bisschen schlecht gefühlt, aber ich wollte auch nicht, dass sie sich so, ähm ja, dass sie das Gefühl hat, ich sage ihr jetzt einfach ab oder so was. Ähm, ja. Ja, irgendwie
Das ist doch super. Mhm. Ah. Hm. <chuckles> Mhm. <laughs> Und du hast wieder abgesagt? Nicht? Ach so. Mhm. Ah. <chuckles> Es Klar, verstehe. Ja
finde ich das ganz schwierig, da so die Balance zu finden. Ähm genau. Also, m ja, ich finde deinen Tipp auch richtig gut, denen das noch mal zu sagen: „Ich brauche irgendwie immer noch Zeit.“ Ähm, gleichzeitig habe ich wahrscheinlich mache ich mir Gedanken, dass das so vielleicht bewertet wird nach dem Motto: „Ja”
I Mhm. Ja.